Ya, şimdi, şöyle bir durum var. Çok aslında ağır çalışan bir insan değilim. Eee, bir yedi sekiz ay önce hem ülke hem, eee, iş tarzımı değiştirdim. Hâl böyle olunca artık bir rahatlıktan mıdır, bir şeyden mi? Eskiden çok ağır ve fiz ya fiziken çok ağır işte çalışıyordum. O aralar, böyle, hani, şeydi sürekli bir şekilde kendimi ayarlamaya çalışıyordum vs. aktiftim falan filan. Çok da molam olmuyordu işin aslı. Ara sıra, böyle, bir kaçamaklar yapıyordum, şey yapıyordum. Ama, şimdi, şöyle bir durum oldu, evden çalışmaya başlayınca, e, şimdi konfor alanım hem burası benim konfor alanım hem iş alanım. E, hâl böyle olunca benim bu molalar e, böyle şeyler olmaya başladı, "Ben bir mola vereyim." hani, ne zaman bir es vereyim desem, benim molalar uzamaya başladı, canım hiçbir şey istemiyor, tekrar geri dönemiyorum, eee, diyorum ki: "Benim artık geri dönmem gerekiyor, bir şekilde işe başlamam gerekiyor." İlla bir şeye, işte, takılıyorum, kalıyorum, yok, işte, bir şeyler izliyorum, yatıyorum. Artık, böyle, iş motivasyonu sıfırlandı bende. Ya, dige geri dönüp görevlerimi yapamıyorum. E, şimdi hâliyle görev yapamazsan para kazanamıyorsun. Daha sonrasında mali bir sıkıntım oluyor. Dedim ki hem sana biraz bu derdimi anlatayım hem de birkaç tavsiye alayım.
Evet. Evet. Anladım. Evet. Evet. Tabii. <chuckles> Doğal olarak. Anladım. Tabii ki seve seve yardımcı olurum ama da senin <clears throat> mola türünü ve, işte, eee, neler yaptığını daha iyi anlamam için öncelikle birkaç bir şey soracağım. Bu arada yaptığın galiba, iii, birçok insanın başına gelen bir durum. O yüzden yalnız değilsin öncelikle, onu bilmeni istedim. Eee, bir de yaptığın şey çok normal çünkü zaten, hani, günümüzde, eee, dikkat süremiz vs. bunlar azaldığı için, eee, bir yerden de sana teşvik edici bir ev ortamı varsa, tabii ki de normal. Peki ne kadar sürüyor molaların ya da kendine ne kadar veriyorsun ve hangi dinlenme tipine daha çok ihtiyaç duyuyorsun? Fiziksel mi? Zihinsel mi?
Muhakkak. Yani. Ya şöyle aslında, ııı, şeyden molayı verme sebebim zihinsel hani sıkılmış oluyorum. Bir de şey fark ettim ben son zamanlarda işte bir dikkat dağınıklığım var zaten demin de söyledin hani çoğu insanda var bu ama geçenlerde böyle bir arkadaşımla telefonda konuştum. "Ya," dedim, "sen odağını rahat verebilirken," dedim, "ben odağımı veremiyorum." Mesela hani sırf bunun için ben 2 işte birden çalışıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Orada canım sıkılırsa öteki tarafta ote öteki tarafa geçeyim çünkü ikisi tamamen farklı işler. Şimdi hâl böyle olunca şey diyorum en sonunda işte "Ha, tamam artık hani bunaldım ben işte başım ağrıdı bilmem ne." falan deyip ondan sonra şeye gidiyorum işte oda değiştiriyorum, tamam mı? Ya işte gidip uzanıyorum vs. böyle. İşte diyorum ki "Zihnimi boşaltmam lazım, bilmem ne, işte şöyle yapayım." Şimdi en can alıcı nokta şu oluyor, telefonu elime alıyorum ve telefon hani, eee, aslında neden ya, telefon aslında konuşmak için. Ararsın biriyle konuşursun ya da mesajlaşırsın ama günümüzde öyle bir hâle geldi ki içinde bir sürü uygulaması var, bilmem nesi var ve, yani, kitliyor seni. Bir şekilde sen seni bağımlı etmiş ve biz bu bağımlılığın, eee, farkında değiliz. Tüm bence küresel bir sorun bu. Yani telefonu, eee, protesto mu etsek, ne yapsak o kadar da Ya şöyle işte ben birkaç uygulama indirdim, dizi falan izliyorum oradan a diziler bir başlıyor, bırakamıyorum elimden, "A!" diyorum, atıyorum böyle "2 saat geçmiş." 2 saattir orada böyle yatıyorum. "Allah! Ne oldu, o ne oldu? İşte bilmem ne." falan böyle heyecanla film izliyorum. Yani neden böyle oluyor, kendimi mi alamıyorum? Ya, zihnimi de boşaltmış da sayılmıyorum çünkü oradaki entrikaya bir kaptırıyorum kendimi, oraya ı entegre oluyorum, yani.
Evet. Tabii. Wow. Ya, doğru. Güzel. Evet. Tabii. Tabii ki, tabii ki. Hıh. <giggles> Doğru. Ya, aslında, işte, b eee, bağlam bala bağlamdan kopayım biraz, ayrılayım derken kendini yeni bir kaynağa sürüklüyorsun, bu sefer o kaynakta kalıp daha fazla anladığım kadarıyla, eee, enerji sarf ediyorsun ya da zihinsel bir boşalma yerine daha çok doluluk taşıyorsun. Çünkü kendine birden şey, işte, merak duygusu, "Acaba ne olacak, eee, ne gerçekleşecek?" gibi şeyler yüklüyorsun. O da senin zihnini boşaltmıyor, dolayısıyla bahsettiğin şey gayet doğal. Zihinsel yorgunluğunu, artı diğer bir farklı bir zihinsel yorgunlukla besliyorsun sen anladığım kadarıyla.
Evet. Tabii.
Peki, bunun dışında, hani, ne bileyim, işte, eee, işte, Freud, işte, ne bileyim, "Arada bir meditasyona kaçıyorum, nefi nefes egzersizi yapıyorum." dediğin şeyler var mı? Ya da spor, ne bileyim, dışarı çıkıp yürümek?
Yani, böyle şeylerim hiç yok, hiç yalan söylemeyeceğim. Burada, şey, eee, gayet şeffaf olmak gerekiyor sanırım. Yani, ben evden çalışmaya başladığımdan beri ev a âdeta bir kala kara delik gibi beni içine çekti. Ya, şey ben bu kadar, yani, evcimen olduğumu bilmezdim bu arada. Hani, eskiden sürekli "Hadi dışarı çıkayım, onu yapayım, bunu yapayım." bilmem ne falan modundaydım ama şu an nasılım biliyor musun? Bazen 9 gün evden çıkmadığım oluyor. Sağ olsun erkek arkadaşım dışarıdan gelirken, işte, "Bir şey istiyor musun?" falan diyor. "Onu getir, bunu getir. Hiç çıkasım yok, çok üşeniyorum." falan diyorum. Eee, hâliyle spor da olmuyor. Hani, en büyük, eee, şey mesafe şöyle, Ber Bermuda Şeytan Üçgeni diyebilirsin. Yatak odası, mutfak, ııı, benim çalışma odam. Eee, on onun haricinde bazen tabii ki, i i şey, işte, tuvalet muvalet oralara falan gidiliyor. O da, böyle, çok büyük bir mesafe değil. Ya, meditasyonla aram hiç yok. Hani, bazen, böyle, şey yapıyordum, üniversitedeyken bir ara kendimi, böyle, rahatlatmak için bir tane şey almıştım, böyle, humidifier'ler var ya, eee, nemlendirici, böyle, şey, ışıklı humidifier böyle, yanında da su sesi falan açıyordum, öyle bir sakinliyordum, rahatlıyordum, işte, ışıkları kapatıp falan ama, böyle, nefes egzersizi falan da değil. Yani, bu bunu yapmıyorum aslında, yani, şu an hiçbir şey yapmıyorum. Hani, kendimi rahatlatma da değil. Bir de ne oluyor biliyor musun? Şimdi, o dizileri açıyorum ya, kendim artık anneanneme kızar, söylenirken eskiden, eee, işte diyorum ki anneanneme dönüştüm. Yani, <clears throat> bir tepkiler, eee A, hakkı varmış demek. Kadın şey diyordu mesela, <clears throat> arka sokakları izliyordu, tamam mı, diyordu ki: "İstanbul'a gitme. Seni de, işte, kaçıracaklar." falan, filan. Şimdi, oradakileri gerçek zannediyordu, tamam mı? Be tamam, ben o kadar büyük tepki vermiyorum, böyle şeyler de söylüyorum. Ben ben direkt böyleyim, "A a, ne oldu, niye böyle yaptılar? A a, ne olacak şimdi?" falan diye bende de olmaya başladı. Şimdi, oraya da kendimi bir güzel kaptırıyorum. Diyorum ki, hani, eee, "Motivasyon gelmiyor g kafa orada, entrikada, bilmem nerede." eee, meditasyon falan hak getire, her şey hak getireye dönüyor. Hayatım sadece bilgisayar önü ve, hani, yatakta dizi izlemeye dönüştü iyice.
Tabii. Evet. Ne güzel. Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Tabii. Evet. O da güzel. <chuckles> Hakkı varmış. <chuckles> Evet. <chuckles> Hı hı. Tabii. Doğal olarak. Doğal, çünkü bu bunlar daha kolay yönle yönelmesi ve yapması daha kolay. İçeridesin bir kere. Eee, sen de, yani, hani, iii, şimdi i bu senin de olayın değil. Hani, insan insani olarak en kolay şeye yöneliriz, zaten. Sen de onun gereğini yapıyorsun. Ve baktığında, ııı, dizi izlemek de zevk veren bir şey; sonuçta sana, "Entrika." diyorsun, bak, gerçekten içine çekiyor ve bunun devamlılığı sağlanıyor. Ama, işte, o zihinsel boşalma alanı, iii, farklı bir mekânla, farklı bir yerle belki gerçekleşebilir. O yüzden, ııı, ne olabilir sana tavsiyem? Kendine, böyle, kısa, seni fazla boğmayacak, hani, senin motivasyonunu engellemeyecek, çünkü, hani, uzun bir şeyler yaparsan belki oraya çıkman zorlaşır, işte, yerini değiştirmen yine zorlaşır. Çünkü, iii, insanoğlu, işte, hani, vazgeçeriz, kolay iş değil. O yüzden, böyle, kısa rutinlerle bir 5-15 dakika parka gidip gelme, ne bileyim, en yakın neresiyse ya da alışveriş, günlük alışverişi sen kendini sorumlu tut. Eee, çünkü markette de kafa dağıtılır, ne bileyim, işte, ya da herhangi bir yerde. Bu şekilde kendine, bir, zihnini canlandırma, gidip farklı şeyleri fark etme, seni bence bir, iki düzene sokup iyi iyi hissettirebilir. En nihayetinde çünkü ortamdan, bağlamdan kopmuş olacaksın.
Tabii. Haklısın. O olabilir. Bu olabilir, ya. Anladım ya bayağı şey aslında haklısın, hem biraz da böyle bir temiz hava almış olurum, hem biraz şey yaparım ne bileyim hani sağda solda ne var bir yürürüm şey yaparım ya bir de, eee, sürekli aynı yerde aynı mekânda bulunduğun zaman beyin otomatikman şey diyor, "Biraz daha kal." Hani bu şey vardı ya bir tane film Percy Jackson bir yere giriyorlar, ııı, z saat yok, bir şey yok, eee, kalmışlar 3-4 yıl. Ben de evdeyken öyle oluyorum, hani kalıyorum, diyorum ki hani "Hava aydınlandı, tamam, hava karardı, tamam, devam ediyor." ama bu döngü, sürekli bir döngünün içerisindesin işte "O onu öyle yapayım, bunu böyle yapayım, yemek yapayım." Ya z şöyle söyleyeyim sana hani yemeğim bile artık tekdüzeye döndü. O gerçekten o hani şeydeki, o filmdeki şeye bile tekdüzeye diyorum ki "Ben ne yemek yiyebilirim?" ondan sonra diyorum ki "Yok, sandviç yapayım falan." Bi sürekli bir sandviç ş şeyi var, döngüsü var. Her şey bir döngüye döndü burada. Ara sıra dışarı çıkıp o döngüden hani bir temiz hava almak, motivasyonu toplamak vs. ya dediğin gibi olabilir. Yani bu bana rahat gelebilir, şey yapabilir, tekrardan döndüğüm zaman tamam bir tık daha işte yürüyüş yaparsın, atıyorum 1-2 kilometre bir yer yürürsün, işte k takarsın kulaklıkları, müzikte zaten asla şey olmaz hani, eee, mesela kendi başına yürüdüğün zaman o bazen sessizlikte insanların konuşmaları da seni rahatsız edebilir. Takarsın kulaklığı bir bir iki yürürsün, şey yaparsın kendini de bir tık yormuş olursun, gelirsin eve bir tık hani dinlenmek istiyorsan da iki oturursun, işte suyunu muyunu içersin bilmem ne. Daha sonrasında "Tamam abi tazelendim ben, haydi işimin başına." işte ne kadar çalışacaksam, ne kadar dayanacaksam, hani şey yapacaksam onları o şekilde yapar. Ondan sonra derim ki "Tamam bir döngü oluşturayım kendime, rahat rahat bir çalışayım." de derim, yani, haklısın, güzel fikir bu arada.
Tabii. Evet. <chuckles> Fark edilmiyor. O. Anladım. Tabii. Aynen. Kesinlikle. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Kendine bir de, işte, hani, bu e bu senin hayatına biraz hareket katma, işte, bu bağlantıyı ort bağlantıyı ortamdan kesilme anlamında söyledin. Bir de kısa süreli, böyle, işte, ekrandan uzaklaşma, dijital molalar verebilirsin. Onda, böyle, işte, hani, sandviç değil de kendini, işte, hani, mesela, eee, motive etmek amacıyla daha sağlıklı yemeğe lö yönelmek ya da hoşuna giden bir şeyler varsa, onları denemek mutfakta, bilmiyorum. Ya da en en olmadı o yürüyüş molalarına bir kahve molası eklersin zaten, hani, çok fazla tutmayan bir şey kahve, çay dediğimiz şeyler, hani, hem seni motive eder, bir enerji verir hem de iyi hissettirir.
Evet. Olur. Aynen, güzel aslında şey yaparım, hani Aslında, bir de biliyor musun ben normalde yemek yapmayı da çok severim ama onu da bu ara, böyle, bir saldım. Hani, bildiğin o yemek bana da terapi gibi o olurdu ama şu an artık o kadar d biraz önce söyledim ya, o kadar tek düzeyim ki, ya, diyorum ki, "Sen kimsin, neyi seversin, ne yemeyi seversin?" diyorum. Sonra düşünüyorum, "Allah, Allah!" diyorum, "Aklıma hiçbir şey gelmiyor." Hani, bir nedir? Pizzadır, hamburgerdir. E, onlar da, yani, hazır yemek. Hazır yemek olunca zaten evin içindesin. Kilo, kilo, kilo, kilo. Yani, sürekli aynı şeyi yemek de insana bir süre sonra şey diyor, "Aman, niye bunu yiyorum?" falan filan A, tabii, canım bıkkınlık geliyor, yani. Ya, o kahve molaları güzel olabilir, şeyler güzel olabilir. Normalde gün içinde çok kahve tüketen bir insanım ama dediğin gibi, hani, mekânı değiştirü değiştirip o kahvenin rahatlığına gelirse daha iyi olur. Ya, ben verdiğin tavsiyeler için gerçekten çok teşekkür ederim, eee, gerçekten, böyle, hava alıp dönersem, falan, eee, benim motivasyonumu yerine getirebilir.
Tabii. <chuckles> Doğru. Bıkkınlık. E, güzel. <chuckles> Rica ederim. Umarım hepsi işe yarar ve ı daha da iyi hissedersin. Seni de daha motive eder çalıştığın yerlere. Görüşmek üzere, memnun oldum.